Sì, sì, sì, ma poi la cosa che mi piaceva di più erano, ehm, ehm, m mhmm, come man mano che crescevo, appunto, e era vedere magari qualche qualche con cioè, mhmm, percepire qualche consegna, ehm, come memorabile, cioè, a volte c'erano quelle persone che ci commissionavano traslochi assurdi, tipo, ehm, un'arpa del '700, perché mio padre pure faceva traslochi. Ehm, e tipo un'arpa del '700, una una giara da un museo all'altro, veramente
Ah. Quindi avrà dovuto fare anche il packaging, la costruzione attorno, per proteggerla in maniera adeguata, diciamo.
La sì, sì, sì. O anche le il restauro di determinati mobili antichi. L da là proprio, ehm, la cosa che mi rimane di più di quello che, appunto cioè, di quello che mi insegnava, anche quando faceva lui il restauro, era gua mi diceva: "Guarda qua che il dettaglio del legno, questo è un tipo di legno, questo è un altro legno". Eh, comunque son cose che cioè, son importanti, anche quando devi considerare, magari, di comprare casa. Eh, sì.
Dire direi proprio di sì, eh, ha vogl e non solo. Diciamo che se tutti sapessero fare qualcosina <chuckles> un minimo <chuckles> sicuramente sarebbero più belle anche le case, però, per fortuna, ci sono delle persone come tuo padre a cui riferirsi. Ma quindi, scusami, alla fine, tu, ehm, hai proseguito con questa strada?
Mh. Eh, sì, sì. No, no, no. <chuckles> Troppa pazienza, <chuckles> troppa pazienza e ci vuole. <laughs> Troppa pazienza, veramen
Uh. <chuckles> E e invece, scusami, mi hai detto che hai un fratello, lui invece ha portato avanti questa cosa?
No, no, no. <chuckles> È diventato ricercatore, no. <chuckles> No, no.
Neanche lui. <laughs> Troppa pazienz Ah, okay, ho capito. E e tuo papà sta, però, ancora lavorando?